Iya iya, jadi dulu waktu pas awal-awal banget jadi singkat cerita aku itu, cuman punya lahan, 1,5 kali 3 meter itu letaknya juga, eee, enggak terlalu dapat sinar matahari yang, terus-terusan sepanjang hari gitu Kak. Padahal banyak orang itu kan bilang kalau, wah, bertanam gitu buat kebun mini atau apa pun itu, itu kan harus yang dapat matahari ekstra gitu kan, aku awalnya juga ragu tuh, terus akhirnya aku belajar, cari-cari referensi di sosial media, cari ilmu gitu kan. Ternyata, juga bisa-bisa aja yang penting kena matahari paling tidak, 2 jam atau, eee, sampai 4 jam kalau nggak salah per harinya. Nah, terus, dari situ aku mulai nih dulu awalnya tuh aku belum punya modal. Aku nanamnya tuh dari, ini loh Kakak, eee, kan kadang kalau, lebaran gitu dapet, ini ya kaleng-kaleng roti dapet roti kaleng gitu kan. Nah, aku manfaatin itu Kak cuman pakai kayak gituan doang, yang murah bener, nyoba dululah setidaknya kalau berhasil baru deh itu aku, beli wadah yang proper kayak poly bag, terus atau enggak kita bikin, emang beneran kebun mini gitu tapi awal banget aku itu pakai kaleng gitu.
Mmm, oke. Mhm. Oke. Ah hah. Oke. Iya. Oke. Mhm mhm. Oh, iya iya iya, heeh. Wah, kreatif juga ya, mhm mhm. Mhm mhm. Oke, nah, soal ini nih Kak ruang atau apa ya kayak, tempat untuk menanamnya sendiri tuh, eee, semisal kalau rumahnya sempit atau cuma punya balkon doang gitu, apakah menurut Kakak itu tuh bisa tetap berkebun nggak?